Aham.
Foi a primeira vez que eu comprei feijão, aqui. Eu estava, assim, quase que, recém-chegada. 4 meses, né.
O feijão preto? Aham.
Aí, eu coloquei. Quando eu fui provar, adivinha? <chuckles>
Hã.
Era um feijão doce. <laughs> Hã.
Ah. <laughs> É, eles colocam açúcar no feijão, aqui. É verdade. Ah. Meu Deus.
Ai, meu Deus. Era aquele feijão texano, sabe? E, eu falei: "Gente, eu nunca imaginei", ninguém tinha me falado, que o povo aqui comia feijão doce, sabe.
Sim. É. Eles gostam. Agora, que você tá falando, eu sei que eu não compro, mas eu sei que eles gostam de colocar o açúcar no feijão. É verdade. Ah.
Nossa, é o tal do feijão, eh, é do Texas, né. Esse feijão, eu nunca mais eu compro. E e no milho, também, tem isso, né. Tem um milho que é doce, então, se você for usar ele em receita salgada, sua receita vai ficar doce. E, aí, eu coloquei. Eu falei: "Ai, eu não acredito.". E aí, ia vim uns amigos aqui, porque eles queriam comer a feijoada, eu falei: "Vou fazer!". Ai, ficou doce. Aí, eu tive que comprar comida delivery, né, porque estava na hora deles chegarem e tal. Eu falei: "Olha, gente, pode provar, tá horrível.". <chuckles> Eles riam, eles riram muito, porque, eles sabiam
Aham. Claro. <chuckles> É. Que é mais doce. Sim. Ai. E o ah. Aham. Ah, não. Era pra servir. Aham. Ih, e, aí? Hã. Aham. Sim. <chuckles> É, o bom é que dem sempre são. Hã.

É, sempre fica, né, porque ele deteriora. Aí, você você faz ele com
Aham.
com uma calda de açúcar mais grossa, que é como se ele for ficasse caramelizado, entendeu?
Tá. Entendi, entendi.
Mas, geralmente, eu não costumo colocar muito morango não, só quando se for pequeno. É, ou um pavê menor. Quando é um pavê maior que vai sobrar, porque geralmente pavê é melhor de um dia para o outro, né. Aí a gente é, o pavê é melhor no di do dia e do outro.
Tá. Aham. Aham. Ah, é? Eh hã. Eh hã melhor de um dia para o outro. Entendi!
É, porque ele vai incorporando sabores ali, né.
Entendi, é que nem a feijoada. A feijoada também é di melhor de um de um dia para o outro.
Não sei. Eu sei que o arroz doce, não é. A feijoada eu não nunca notei, assim.
É, eu O um só a feijoada é nor Bom, a minha mãe sempre fala, eh
É, feijoada, eu gosto muito de feijoada vegana, não gosto muito da outra feijoada. Que não gosto muito de carne de porco, assim, e também não é tradicional da minha família, apesar de eu ser mineira, eh, feijoada não é uma coisa tradicional, que a gente receba as pessoas com feijoada, sabe.
Ah, sei. Ah! Entendi. Aham. Entendi. E e tem algum prato tá. Aham.
Engraçado, é porque minha família é mais italiana, assim, então, o pessoal gosta muito é de massa mesmo. É macarronada, é lasanha
É de massa.

Ai, que delícia.
Que é aquele biscoito de polvilho frito, sabe?
Hã. Aham. É. E e não é perigoso? Porque eu sei que ele estoura. Não.
Eh, que você enrola, assim, tipo, uma trancinha. Ele estoura. Eu acho que, é por isso que o povo ia. Porque ninguém tem coragem de fazer aquele biscoito. <laughs> E minha mãe tinha a manha. Era misturar o polvilho azedo com polvilho doce. E, todo mundo queria comer aquele biscoito. Todo mundo que que conheceu minha mãe, minhas tias, eh, vizinhos, queria comer o tal do biscoito de de de polvilho. Eu aprendi. Mas, realmente, estoura, né, e aí, é meio complicado. Você tem que ter a manha, ali, de de misturar.
Hã. Vamos fazer. Sim. Eu sei que o o meu Hã. Tá. Ai, que delícia. Hã. De polvilho. Sim. Sim. E, não se machucar.
É. De de misturar a massa, né.
Tá. Porque hã, aham.
Os os ingredientes. E de, eh, misturar bem essa massa. A minha mãe falava que ele estoura, porque você não mistura bem.
Tá. Ah. Então, esse é o segredo pra não estourar?
Esse é o segredo. Você tem que amassar, amassar, amassar. Demora muito, uns 10 minutos amassando aquilo ali.
Entendi. Tá. Nossa!
Porque ele estoura, porque ele cria ar. Porque os ingredientes não estão bem misturados. Porque o polvilho ele tem uns grãozinhos, não tem?
Entendi. Entendi.

É eu costumo colocar creme de leite.
E e aí, é bem interessante, porque, eh, tudo isso que você falou é, assim, são são esses pratos tradicionais que você tem adaptado à dieta da sua família, então se eles são veganos, você coloca só, é b é bem interessante. E es essas receitas você aprendeu de alguém, da sua família, ou uma avó, sua mãe, ou pai, homem também cozinha. Tá.
Sim. A minha mãe sempre fazia, é minha minha mãe sempre fazia sempre fazia, e eu adaptei, né, eu adaptei para o vegano, vegetariano e eu modifiquei a minha, que a minha eu ponho o creme de leite ou o requeijão.
Aham. Sim. Requeijão.
Eu acho que dá uma um gosto melhor e fica um molho mais cremoso assim, sabe?
Sim. Sim, eu imagino, com o requeijão deve ficar bem saboroso. E e essa receita.
É, mas é que onde eu moro não é difícil achar o requeijão, então meio que eu não faço.
Ah, sim. Sim. E eu imagino que que esse esse tipo de comida, eh, você serve mais no Natal ou tem a outra época do ano? E e outra coisa você tem algum outro todo domingo também, tem a massa, tem a la tá. Ah entendi, entendi.
Todo domingo também. Hum. Uhum, é, que tem visitas, né. É, que tem visitas. Toda comemoração é tem que ter.
E você tem algum prato, hum tá, tem que ter algum a massa e o pavê. <chuckles>
É, tem que ter.
E e você faz, eh, algum prato ou outro mineiro, alguma coisa bem tradicional mineira pra essas ocasiões?

Tá. Ah, eles já sabiam.
Mas eles eles não eles queriam comer feijoada, mas eles eles não tinham, eu sabia eu sei fazer feijoada, né, a a a, eh, assim, não era o prato principal na minha casa, mas a minha mãe também me ensinou a fazer e eu fazia e todo mundo gostava muito da feijoada dela. Eu ia fazer a feijoada dela pra eles mas, aí eu
Tá. Aham. Sim. Saiu tudo errado.
ai o doce
Ah, não.
Ah meu Deus!
Mas aí o bom é que tinha a opção do da comida delivery.
Ah é, é, deve que ser, né, fazer o quê? <chuckles> Joguei aquele a aquela feijoada toda fora.
É tem que tem que tem que tem que tem que ter um jeito. Nossa, imagino, não deu nem pra comer, nem aproveitar nada?
Não dava, porque quanto mais sal você coloca, pior fica. <laughs>
Aham. É, é porque o doce tá ali, né, ficou na lata um tempão com aquele açúcar. Sim.
É o doce tá ali não tem jeito. Se eu tivesse provado o feijão antes, mas eu nunca imaginaria que o feijão era doce, sabe.
Aham. Não, eu ta eu também não, eh eh, porque eu já experimentei mas não
É, se eu tivesse provado também acho que não ia dar tempo de comprar outro, né, mas pelo menos não teria gasto de tanta coisa. <chuckles>
Sim. Sim. Bom, pelo menos as visitas tiveram umas boas risadas com a situação. Serviu pra vocês se divertirem. <chuckles>
Nossa, riram de mim. <laughs>
Ah, foi um prazer falar com você, agradeço demais a a as experiências que você compartilhou, e fiquei com vontade de comer uma comida mineira agora. <chuckles> É.
Ah pois é. <chuckles> É muito boa a comida mineira. Obrigada por ter me ouvido também, até a próxima.
Sim. Obrigada por falar, até a próxima.